A, işte öyle öyle bir tarafı da o, e dediğin gibi o i ilgi çekmek önemli, yani, buna ayıracak o 10 dakikası 15 dakikası, ııı, ne bileyim 8 dakikası olan insanlar zaten geliyor. O yüzden, hani, dediğin gibi öbür taraf zaten o otomatik olarak elenmiş oluyor. Belki o o taraftan, eee, yorumların da biraz kaliteli olmasının sebebi budur, yani. Eğitim düzeyinden hiç bahsetmiyorum ama.
Evet. Yaş da var tabii, yani, şimdi büyük bir ihtimalle şimdi TikTok çok daha genç bir yaşa hitap ediyor. Yani orada on iki on bir yaşındaki çocuklar da var. Eee, onlara da, hani, biraz böyle ablalık yapar gibi, eee, anlatmaya çalışıyorsun. Hani, biraz ve verdiğin mesajlar daha böyle o tavırda, ııı, yaptığın içerikler, şeyler. E, Instagram birazcık daha orta yaş, ama YouTube'a baktığın zaman, YouTube'da zaten, hani, çocuklara yönelik içerik iç iii üretmiyorum dediğin anda zaten 18 yaş üstüne hitap ediyorsun. Eee, gören oluyordur mutlaka ya ama önüne düşmüyorumdur. Iıı, mesela yaş şeyi küçükse ya da yaşını büyütmüyorsa tabii şeyde, platformda. <giggles>
Tabii, evet. Doğru. Değil mi? Ha ha. Anladım. Hı hı. Anladım. Hıı, belki de. Belki de. Anladım. Peki, diğer tarafa baktığında öyle, iii, istatistiksel olarak, hani, YouTube, işte, ııı, sana, ııı, belli bir, ııı, şey veriyor ya, veri veriyor ya, hani, işte, kadın-erkek oranı, hangi ülkeden izleniyor, eee, nedir, ne değildir? O tarafta, ımm, ne görüyorsun mesela senin kanalında, eee, ki, eee, böyle en, eee, can alıcı noktalar, ııı, ne? Bir de, eee, ş genel olarak böyle o tarafta ha, aaa, nasıl desem iyi yorumlara, ımm, nasıl yani, iyi yorumlara karşılık veriyor musun? Geri yorum yazıyor musun yoksa ha, geri onu yazıyorsun. Anladım tamam, peki.
Hımm. Hıı, "neler." Hı hı. Yazıyorum. Hı hı. Mutlaka yazıyorum. Zaten, işte, iii, TikTok'taki en büyük şeyim oydu, yani, ama YouTube'a gelen her şeye mutlaka cevap veriyorum. Her yoruma mutlaka cevap veriyorum. Eee, zaten güzellik de orada ama o yüzden farkı anlayabiliyorum. Ya öbür tarafta saçma sapan gelen şeylere, eee, yani, abuk subuk gelen şeylere cevap veriyordum. O da tüketiyor insanı çünkü. Eee, burada hiç olmazsa mantıklı sorular soruyorlar, yani. Bir Kafka anlattıysam, yani, geliyor bana Kafka ile ilgili bildiği bir şeyi aktarıyor. Yani, belki ben benim de ondan öğrendiğim bir şey oluyor. Ya da diyor ki ben bir de bu kitabı okudum. Hani bilmem kimin kitabı me mesela, Kafka değil de gidiyor, başka bir kitabı örnek veriyor. İşte "Oblomov okudum, gel, bir de bunu oku. Bak, bu kitap da çok güzeldi." diyor. A, diyorum. Mesela, kendi listeme de alıyorum. Eğer ilginç bir kitapsa ben de okuyorum. Dolayısıyla, hani, bir karşılıklı şey var ama öbür tarafta, yani, iii, şeyi bilmiyor ki daha, yani, Kafka'yı bilmiyor daha. <chuckles> O çok zor bir çok zor bir, yani, şey. Oraya onu anlatmak. <chuckles> Kim bu böcek? <chuckles> Evet. <chuckles>
Hı hı. Hadi ya! <chuckles> Şey gibi yani hani. Hıı. Güzel. A hıı. Tamam, güzel! Anladım. M değil mi? Yani, evet. Şey de diyor olabilir: Kim bu böcek falan diyor olabilir, ı ı ı olabilir güzel. Peki, o ta şey, eee, böyle hem a a anla mesela anlatırken böyle, eee, çok sevdiğin ya ş şunu şu kitabı anlatırken çok, uuu, bayıldım bunu anlatmaya, çok güzel anlattığımı düşünüyorum dediğin bir de, işte, ne bileyim gelecekteki, işte, bir sonraki videonda hangi kitabı anlatmayı düşünüyorsun, mesela?